بالضبط، يعني وكمان هي بتخلّيني مشدودة كده، فطبعًا الموضوع بيكُون صعب بأمانة. باحاول أتجنب الحوار ده، بس يعني متعودة شوية إن أنا أعمل كده.
اهم. طَب أنتِ أصلًا عدد ساعات نومِك كبير والّا أنتِ من الناس المتعودين يناموا مثلًا 3، 4 ساعات وبيصحُوا فايقين عادي تاني يوم أو يعني بيعانوا شوية م الصبح وبعد كده خلاص طُول اليوم بقى الدنيا بتمشِي؟
بُصي هو أنا يعني بشكل عام، في الأيام دي حاليًا أنا عدد ساعات نومي مش كتير خالص، يعني قولي ساعتين، تلاتة، أربعة بس كده. أنا ب ما أنا باكُون مشغولة طُول اليوم طيب بارجَع متأخرعلى ما أعمل الأكل، على ما أرتب الأوضة، أحضّر حاجات بكرة، أحضّر م <tsk> كذا حاجة، هالاقي إنه خلاص الساعة بقت خم للأسف آه. ف فده برضه
فعلًا للدرجة دي؟ ده ك ده قليل جدًا. أنتِ أصلًا عايشة لوحدِك؟ إمم، دي مشكلة طبعًا عندِك حاج مسؤوليات كتير أصلًا ممكن تبقى م مش عند الناس اللي في سنِك أصلًا.
بالضبط، فده بقى ضاغطني أساسًا إن أنا لازم أعمل كُلّ حاجة لنَفْسي بنَفْسي، فما فيش حاجة خالص موجودة سهلة، فيش حد بيساعدني في حاجة. فكُلّ حاجة أنا باعملها لوحدي، فبرضه ده بياخد وقت. على ما أخلّص بقى ألاقي الساعة بقت 17:00، 18:00، عايزة أصحى الساعة 08:00 مثلًا عشان خاطر عندي محاضرة 09:00. طَب ما أنا نايمة الساعة 06:00 صباح الخير نايمة 05:00 برضه، فاهمة؟ فالموضوع بصراحة
اهم. بتقدَري تقومي على طُول والّا بقى بتقعدي تعملي snooze للموبايل 50 مرّة؟ <laughs>
<laughs> عرفتِ منين؟ أنا فعلًا باعمل snooze للموبايل 50 خ قولي 50، 60، 100 مرّة لحد ما مثلًا قايلة لماما صحيني، أو قايلة لحد من صحابي صحيني أو كده، فبيفضَلوا يكلموني لحد ما أصحى خلاص. اللي هو باتعصب أصلًا من التليفون كُلّ شوية بيرن، فباضطر أقوم غصبٍ عني. بس يعني أحسن بصراحة
<laughs> إحساسي. <laughs> ما هو ع أقل واجب بجد. ما هو غصبٍ عنِك أكيد بتبقي تعبانة برضه، أيوه.

آآ لأ، هي بُصّي، فترات كتيرة أو يعني أوقات كتيرة فعلًا مش باكون عارفة أنام. يعني الموضوع مثلًا مش إن هو I think كل فين وفين أو أحيانًا لأ. يعني بشكل مستمر كل يومين، 3 كده ما بابقاش عارفة أنام وأنام مثلًا يومين أو يوم كويس وأرجع تاني نَفْس الدايرة ولِفّي بينا يا دُنيا.
إيه ده للدرجة دي؟! واضح إن أنتِ ياعيني بتعاني يعني، بس إيه السبب طيب؟ يعني أنتِ مثلًا من الناس اللي بتاخد كافيين كتير أو كده والّا إيه؟
ام بُصّي، بصراحة أنا طول الأسبوع كل يوم ولمّا باروح الجامعة باخُد قهوة، فمش عارفة ده ممكن يكون سبب والّا إيه، ف بس أنا فعلًا باشرب قهوة كتير.
ما هو لو كتير أكيد، يعني بيبقى كتير؟
آآ لأ، هو بيكون فنجان عادي يعني آآ shot espresso مش حاجة كتير أو شوتّين على حَسَب عندي إيه في من يوم. ممكن يكون ده سبب بس ما فكَّرتش فيها.
اهم. آه، بس يعني م شوتّين ما يعملوش حاجة برضه، مش مش ده يعمل لِك أرَق. طَب إيه الأسباب التانية؟ يعني عندِك مثلًا stress أو حاجة؟
آه بالضبط. أنا فعلًا، يعني دي برضه حاجات تانية بتخلّيني مش عارفة أنام، إن أنا باقعُد أفكّر في هاعمل إيه بكرة؟ وهاعمل إيه في المحاضرات الجاية؟ وهاعمل إيه في الpresentations الجاية؟ مش عارفة أتصرَّف إزاي، فكل ده بيخلّيني مش عارفة أنام. باحِس بقى كده إن جوّه دماغي آآ، في وَش كده، في في حاجات شغّالة جوّه دماغي مش بتسكُت، فاهمة؟ فالموضوع بيكون صعب عليّا.
إمم. <chuckles> أيوه طبعًا، ده إحساس صعب أيوه.
آه فعلًا. ف ما بابقاش عارفة
وبت اهم، وبتعملي إيه بقى في الأيام اللي زي دي، اللي أنتِ بتقولي إن هي كتير يعني؟
بُصّي بقى إمم. أنا يعني لمّا ما بابقاش عارفة أنام، باقوم مثلًا أرتِّب هدومي، أحضّر هدوم جديدة، آآ أغسل فُرَش الmakeup، باحاول أعمل أي حاجة تخلّيني أشتِّت دماغي بحيث تسكُت من التفكير الزيادة ده، وفي نَفْس الوقت مثلًا أعمل مجهود فاتعب، فمثلًا أقول إيه، خلاص عايزة أرتاح بقى وأنام. بس يعني بصراحة مش دايمًا الموضوع ده بيضبُط معايا، يعني مش دايمًا باعرف أنام بعدها. يعني برضه باخُد شوية ساعة مثلًا، ساعة ونُص كده لحد ما أبتدي ها أروح في النوم.
اهم. إمم. برضه؟ ده كتير برضه ساعة أو ساعة ونُص، أكيد دماغِك بتفضل فيها تجيب وتودّي في أفكار كتير، دي حاجة مُتعبة أكيد بالنسبة ليكِ، صح؟
إمم. بالضبط، يعني آه جدًا، أنا ما بانامش غير لمّا خلاص أبقى مش قادرة ونمت اللي هوغصبٍ عنّي. آآ يعني أنا بابقى نِفْسي أنام أساسًا، فباحاول إنه أنام، ما بابقاش عارفة أنام لحد ما فين دماغي تفصِل لوحدها وأروح نايمة، ألاقيني نَفْسي رُحت في النوم كده يعني تلقائي.
اهم. أنتِ صعبتِ عليّا بجد يعني، صعبتِ عليّا جدًا.
بس الموضوع الموضوع سخيف والله، بجد مُتعب يعني. وحتّى باحاول أبعِد عن التليفون يعني مثلًا لو استخدمت التليفون أو كده يعني باش يعني بscroll كده حاجات عبيطة بحيث إيه برضه تشتِّت دماغي شوية، بس برضه مش بتكون أحسن حاجة بصراحة، لإنّه باصحى بعديها مصدَّعة. باشغَّل أغاني
اهم. آه، يعني ده ب التليفون عمومًا والشاشة بتزوِّد أصلًا عندِك إحساس التوتُّر والصُداع وكده؟

بصراحة لأ ما جرّبتش يعني، ولمّا اتكلمت حد مع حد من صحابي في الموضوع ده وقُلت لهم أن أنا عايزة ألجأ لدكتور عشان خاطر يكتب لي مهدئات أو كده، قالوا لي: "لأ يعني ليه؟! مش للدرجة دي يعني هو شوية ضغط و وهيروح لحالهم وخلاص هتخلّصي يعني هو كلّه term وهيبقى في أجازة تريّحِي وتفصلي منّها شوية، فلأ ما تعمليش كده" وقالوا لي غلط ومش عارفة إيه وبتاع وف ما رجّحتش الموضوع بصراحة، وبرضه ماما يعني قفشت عليّا قالت لي: "أنتِ مجنونة <chuckles> مهدئات إيه دي؟! <chuckles> سيبي الجامعة خلاص" <laughs> آه أيوه طبعًا أضرارها يعني ه
اهم. أيوه. ما هو أكيد، هي ليها أضرار أكيد، أيوه. يعني من كلامِك إن أنتِ في سِن صغيّر وجامعة وكده فلسه ضغوط الحياة جاية فعلًا. <laughs>
أ بالضبط فعشان كده ما بصراحة ما ماما ما وافقِتش خالص يعني.
أيوه طَب بتعملي إيه عشان تحافظي على تركيزِك بقى في الجامعة وما بتبقيش نايمة فيها كويس، يعني زي ما أنتِ بتقولي بتروحي الصبح الجامعة فعايزة تركيز بترجعي تطبخي فعايزة برضه تركيز، وبتقولي بتشتغلي كمان فعايزة تركيز، بتعملي إيه؟
إمم. بُصّي أنا هاقول لِك على حاجة أنا أهم حاجة عندي قبل ما ابدأ المحاضرة آخُد كوباية القهوة بتاعتي، ولو مثلًا محاضرات كتيرة آآ ورا بعض ما بين المحاضرة والمحاضرة كوباية قهوة، من الآخر للأسف. فعادي ممكن
اهم. طَب ما هو ده caffeine كتير أمال بتقولي لي ما بتاخديش غير شوتين ليه؟ بتضحكي عليّا؟ <laughs>
<laughs> هو الأسبوع اللي فات بس كتَرت فيه فعلًا، يعني كنت في اليوم باشرب 3.
<laughs> تأ ده كتير جدًا فعلًا، دي حاجة فعلًا تخلّيكِ ما تناميش.
يعني إن هي واحدة بس اللي زادت مش كتير. أ آه، هو كان ده فعلًا بيساعدني إن أنا ما ابقاش نايمة وبابقى فايقة بس أنا يعني آآ، فايقة وصاحية وسامعة كل حاجة بس أنا دماغي مش بتستوعب بس مش مشكلة المهم إنّي حاضرة و ومح وحاسّين إن أنا صاحية معاهم.
أيوه، أيوه. المهم إنّي أخدت حضور و وغياب في المحاضرة. <laughs>

هو أنا عندي الweekend عادي يومين إجازة، بس باكون شغّالة فيه على presentation. ما أنا عندي ست آلاف presentation وست آلاف أ وكمان عايزينه presentation وعايزينه PDF عادي مطبوع، فأنا باعمل نسخة مختلفة عن التانية ف متخيّلة؟
طَب حلو. آه، يا عيني، ده كتير أوي فعلًا، حتّى في أيام الإجازة شغّالة.
با بجد والله العظيم من غير مُبالغة، أنا فعلًا باكون في أيام الإجازة عندي الحاجات دي.
طَب ونومِك في في أيام الأجازة ما بيبقاش أحسن شوية حتّى من باب إن أنتِ مش هتصحي ما حدّش هيصحّيكِ الساعة 08:00 زي ما بتقولي؟
هو أنا بانام كتير في أيام الإجازة، بس بانام كتير من التعب باصحى تعبانة أساسًا، فباصحى مصدَّعة وحاسّة إن أنا كده مِهَمِّدة يعني جسمي مكسَّر مش نايمة مرتاحة، نايمة مضغوطة already، فبيكون برضه مش أحسن حاجة، بس نايمة وقت طويل يعني آآغير الساعتين وال3 بتوعي دُول.
اهم. أيوه، أيوه. اهم. ما جرّبتيش طيب تشربي حاجة دافية مثلًا قبل ما تنامي أو زي ما أنتِ بتقولي تتفّرجي على حَلقة مسلسل، اللي هو تصحي لِك شوية في الساعة اللي أنتِ بتقولي مبتعرفيش تنامي فيها دي؟
ده اللي بيساعدني. والله ما جرّبتش حِوار إن أشرب حاجة دافية ده على طول يعني، هي كانت مرّة
يعني فيه ينسون، في قِرفة، في الحاجات ال المُهدِّئات دي، مُهدِّئات أعشاب طبيعية يعني.
هو بُصّي آه، آه. أنا كنت مرّتين أو مرّة كده تقريبًا مش فاكرة بالضبط، آآ شربت نعناع كان عسول أوي، كان طعمه حلو، أنا أصلًا باحب النعناع عامةً. ف
اهم. ويا سلام لو بالعَسَل بقى، عارفة العَسَل كمان بيرخّي الأعصاب أكتر، تنامي بعدها على طول.
بجد؟ أنا ما ج ما جرّبتوش بالعَسَل أنا باحُط عليه سُكّر عادي، بس أنا هابقى أعمل كده. يعني حتّى النهارده هاعمل كده بصراحة. نِفْسي أنام أنام كده أحِس إن أنا دماغي هادية شوية، يعني فعلًا الموضوع صعب أوي.
بالضبط. بالضبط، يعني فعلًا الموضوع معاكِ صعب. بس في أيام ال ال إجازة الصيف و ونُص السَنة وكده، الدنيا بتبقى أحسن معاكِ في موضوع النوم ده؟
امم. ضَغ آه. أكيد آه، يعني بانام وباصحى براحتي، ما عنديش أي مسؤوليات، ما عنديش أي حاجة حرفيًا أعملها. يعني الصيف اللي فات كنت مثلًا بانام 09:00 ض واصحى على مِهلي على العصر والَّا باصحى مثلًا 15:00، 16:00. فحتّى نايمة متأخَّر آه، وصاحية في ميعاد صاحية على العصر، بس مش صاحية تعبانة، فاهمة؟ صاحية مبسوطة، إنه مش نايمة م
اهم. اهم. نمتِ عدد ساعات كافي طبعًا، إمم.
لأ، وغير كده بقى إيه، مش نايمة مضغوطة، مش نايمة متشتِّتة، مش نايمة مخلّصة مجهود وعاملة حاجات كتير، لأ خالص. فكان ده برضه بيساعدني إنه أصحى تمام.
بالضبط. طَب أخيرًا بقى، أنتِ بتشوفي إن موضوع مشكلة النوم ومواعيد النوم ده بيأثّر فعلًا على نَفْسيّتِك وصحِّتِك والّا إيه؟
لإن